Halo.
Halo, Kakak.
Kita ngobrol yuk, tentang video game nih. Kamu suka main video game enggak?
Boleh. Banget, aku suka video game main.
Ah. Nah Mhm. Nah, kalo pas milih video game nih, kan kita pasti ada kriteria nih ya, mau, eee pilih video game seperti apa? Nah, m kalau kamu nih, apa yang kamu cari nih di satu video game?
Mhm. Iya. Eee, kalo aku tuh biasanya main game itu yang aku cari tuh ya, apa ya, ketenangan aja. Soalnya lagi, lagi suka main game tuh kalo abis kerja gitu kan. Abis kerja main game yang ringan-ringan gitu buat apa ya, buat ngecas aja.
Mmm. Mmm. Oh gitu, mmm. Mmm, hmm iya iya. Mmm. Ah iya bener bener. Jadi kayak buat justru untuk relaksasi ya, gitu ya, main game-nya? Oke. Nah, kalau boleh tahu game-nya apa aja nih? Misalnya yang untuk relaksasi.
Giri gitu, mhm. Iya, benar sekali. Kalo game-nya itu yang kayak apa ya, membangun desa gitu, terus be bertani, beternak gitulah, bersosialisasi dalam game.
Oh gitu, heeh. U apa sih namanya? Eee, Valley.
Iya, Stardew Valley. Nah, iya iya, bener. Mhm mhm.
Stardew Valley bener ya? Itu game-nya? Ah ya ya ya. Oke. Iya. Kalau dulu tuh aku inget ada Harvest Moon itu kan mirip ya?
Harvest Moon. Iya, mirip banget.
Ya ya. Wah menarik. Kalau aku nih justru suka yang, mmm, bukan relaksasi ya, tapi lebih ke yang menantang, game strategi gitu, kayak kamu pernah denger, eee, ada Total War?
Mhm. Iya. Oh, iya iya, pernah pernah, Kak.
Ya itu kan ada banyak versinya. Nah aku suka yang, mmm, ini Shogun itu tentang Jepang dan karena aku suka sejarah juga. Jadi dengan main game, mmm, yang ibaratnya kita kayak masuk ke dunia feodal Jepang tuh, eee, menurut aku seru banget sih. Jadi kalau dibilang apa yang dicari mungkin segi ceritanya kali ya.
Iya. Iya. Iya. Mmm, iya sih. Mhm.
Kalau menurut aku mhm, gitu. Gitu deh. Nah, kalau, kamu pernah main video game yang kayak gitu juga atau cuma yang, mmm mhm, tuh.
Mmm. Eee, ada ada juga sih. Aku tuh karena suka apa ya, eee game-game yang nembak-nembak zombie itu. Nah itu, aduh, aku namatin game Resident Evil itu dari dari 1-6 itu udah tamat semua, Kak, aku, Kak. Iya.
Oh, iya? <chuckles> Iya ya. Ih. Wow. Wah, berarti udah dari jaman, eee, dulu kan? Siapa tuh yang pemerannya si, mmm, yang cewek tuh. Aku lupa namanya. Dulu kan sempet, dia yang jadi protagonisnya kan di game-nya?
Iya sih, tapi kalau yang a apa ya, yang awal-awal aku lupa sih namanya, cuman yang aku inget itu ada Chris, Li Lion, terus Ada Wong, terus juga
Mmm. Mmm. Mhm mhm. Itu berdasarkan di filmnya atau karakter baru?
Eee, di karakternya sih, di film juga ada. Ada juga.
Oke, heeh heeh. Iya. Itu kan banyak ya filmnya juga ya? Wah, ya menarik. Kalau ini, mungkin mirip sama Resident Evil itu aku main The Witcher.
Mhm. Iya. The Witcher.
Hmm.
Oh, aku belum pernah main, tapi pernah lihat apa ya, lihat di platform digital, di YouTube itu pernah, iya.
Itu Heeh. Heeh heeh. Oh, kayak, eee, mungkin trailer game barunya, nih, kan, soalnya sekarang mau ada yang baru, nih, yang ke-4 jadi dia udah ada 3 dan sekarang ngeluncurin yang ke-4. Dan, eee, itu mirip ya kayak mungkin tapi nggak nggak tembak-tembakan, dia pake senjatanya pedang, eee, terus ada kayak kekuatan magisnya gitu si karakternya. Mungkin aku jadinya lebih suka yang mmm, apa ya, nggak futuristik, kan kalau Resident Evil kan lebih futuristik, ya, ada tembak-tembakan, terus ada, eee, ilmiahnya gitu dibalik virus atau apa yang menyebabkan si zombie-zombie itu kan? Gitu. Kalau aku lebih suka yang, mmm, lebih yang sederhana, gitu kan. Jadi mungkin bagian dari relaksasinya itu kali ya buat aku, gitu. Nah, eee, kalau kamu yang paling kamu suka dari Resident Evil itu apa?
Iya. Iya. Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya iya. Iya. Iya. Mhm. Iya sih, mhm. Aku sih jalan ceritanya sih, Kak. Soalnya di ya 1 tuh jalan cerita, aku seneng banget sama jalan cerita. Terus juga tuh sama apa ya, style bertarungnya itu, dari 1-6 itu beda-beda gitu, jadi, eee, bisa kita bisa apa ya, eee
Mmm, mhm. Mmm. Mmm, mhm. Oh oke.
Apa ya namanya? Bereksperimen gitu dengan senjata-senjata yang baru gitu.
Ah bener. Iya iya, bener bener. Jadi enggak bosen ya meskipun game-nya sama, eee, tapi serinya beda, beda juga gitu.
Iya. Ya kayak Iya. Mhm. Benar. benar sih.
Iya iya, oke. Ya terus apalagi ada lagi nggak yang kamu suka?
Terus tuh Kakak kalau misal nih main video game ya, itu tuh ada faktor-faktor tertentu enggak sih mau mau dimainin gitu? Kayak misal apa ya, kalau kalau lagi sedih mungkin pengen main game-nya yang apa ya, yang kayak
Mmm. Mhm. Mhm. Mmm. Eee, heeh.
berasa apa ya? <tsk> Eh, bingung sih. Nah, heeh, itu maksudku.
Menenangkan gitu. Eee, iya. Kalau aku lebih ke ini ya, misalnya ini habis main game aku bakal ngerasa gimana gitu. Misalnya
Iya.
eee, kan ada tuh game yang malah bikin emosi. <chuckles> Iya enggak sih? Yang bikin stres gitu, ini kalah terus gitu. Nah, kalau yang gitu-gitu, biasanya aku hindari main di hari kerja atau di hari di mana aku harus tidur cepet, karena biasanya enggak bisa tidur. <chuckles> Gitu, bener nggak sih? Nah, eee, biasanya kalau malem-malem gitu, aku sukanya main yang rileks juga kayak Animal Crossing.
Iya. Iya sih, iya iya. Iya sih. Setuju. <chuckles> Heeh heeh. Oh.
Pernah dengar enggak?
Animal Crossing tuh yang seperti apa coba? Soalnya kadang namanya doang itu kayak lupa-lupa inget, jadi kan kalau game itu biasanya, eee, ingetnya itu visualnya gitu, Kak, daripada namanya sih heeh.
Mmm, heeh. Eh. Iya bener. Iya. Iya. Nah Animal Crossing ini, itu di, eee, game-nya si Nintendo, yang Nintendo Switch itu. Nah, terus kita mirip, eee, kayak Harvest Moon gitu ya. Kita tinggal di satu pulau, tetangga kita tuh, hewan-hewan, mmm, terus kita ya cuma itu aja. Jadi keliling pulau ngambilin kerang, ngambilin manenin, eee, apel, apa gitu, yang ada di pulau tersebut terus nanti, eee, hasil semua yang kita panen, terus jadi kita bisa bikin sesuatu gitu. Entah itu bikin makanan atau bikin bahkan furniture gitu.
Iya. Iya. Oh. Iya iya. Mmm, mhm. Berarti tuh mirip juga sama Harvest Moon, ya ya. Iya sih.
Ah, heeh, bener. Jadi emang, sama sih, kalo untuk relaksasi aku suka yang gitu-gitu. Jadi santai gitu ya, bisa bikin tenang terus akhirnya tidur nyenyak gitu. Kan kebayang kalau sebelum tidur main Resident Evil kayak gimana?
<laughs> Ya, tergantung orangnya juga sih, kalau emang, kalau takut sama yang horor-horor, tu bisa mempengaruhi juga sama kita. Cuman kalau orangnya yang enggak takut, ya menikmati, ya justru senang-senang aja sih. Lanjut, gitu.
Iya sih. Nah. Heeh heeh, bener. Oh gitu. Berarti kamu termasuk yang gitu dong, menikmati aja?
A a aku, aku tuh tipe orang yang enggak takut gitu. Jadi, ya karena apa ya, penggemar zombie aja Kak. Jadi, aduh
Ah, oke. Heeh. Mmm, heeh, heeh.
kayak
Jadi, enggak masalah ya? <chuckles> Nah
Mhm. Nggak terlalu masalah.
agak melenceng dikit nih, kamu kan penggemar zombie, berarti suka film zombie juga dong, atau series?
Iya. Waduh, aku film zombie tuh sum ka kayaknya hampir semua zombie aku tonton ya, dari yang dari yang Korea, dari yang Barat, itu semuanya aku tonton dah, banyak banget sih iya.
Wah! Heeh heeh. Buat tonton? Iya, bener banyak banget. Itu contoh salah satu genre kayaknya genre horor tuh harus dibagi lagi, ada genre zombie ya <chuckles> khusus zombie. <chuckles> Nah heeh?
Iya, bener sih. <chuckles> Eh tau seru ba soalnya klu kalau apa ya, kalau bergenre zombie tuh di sisi lain yang apa ya, bertahan hidup itu loh. Jadi kayak, eee, seru aja membayangin dunia itu kayau kalau semisal besok itu kita, eee, beneran ada itu jadi aduh kayaknya seru gitu. <chuckles>
Mmm, mhm, betul. Mhm. Iya sih, tapi bukan malah bukan takut ya, malah seru. Wah ini nih bisa dipraktekin yang dari film sama game. <chuckles>
Iya, seru. Pasti seru banget ya itu, kalau aku sendiri sih. <laughs>
Iya, i Heeh. Ngomongin ada nih 1 series sama ada yang berdasarkan game juga nih. Tapi dia zombie-nya beda, dia zombie-nya dari Cordyceps gitu dari jamur, perjamuran. Nah iya bener, kamu main game-nya nggak atau nonton series-nya?
Iya. Oh, Last of Us ya, maksudnya? Mhm mhm mhm. Eee, kebetulan kan karena apa namanya, game-nya itu pas dulu itu mahal, jadi aku heeh, jadi aku lihat orang main aja gitu.
Masih. <chuckles> Ah, iya iya. Iya masih mahal banget kalo nggak salah, sekarang aja masih, eee, Rp.700.000-an kayaknya.
Er Iya iya.
Iya, ih padahal udah udah diskon dan udah udah lama kan?
Di sekitar. Heeh, bener. Iya.
Aduh, masih aja. Kalau series-nya nonton enggak?
Ya. Series-nya yang di itu, di apa namanya?
HBO? bo ya.
Heeh, itu aku nonton sih. Iya.
Ya, menurut nah, kalau menurut aku nih ya, dari teori zombie kan banyak banget kan, kamu pasti ahlinya nih, tau nih. Kalau menurut aku si teorinya si The Last of Us ini paling masuk akal sih, karena kan dia jamur emang bisa, eee, mengontrol inangnya kan ya, dan bayangin kalo, mmm, kita enggak enggak ada itu kan bukan virus, bukan bakteri ya. Jadi enggak bisa melawan, mmm, dengan sekedar, oh harus ada cari vaksin gitu, nggak bisa, artinya paling sih mhm.
Iya. Iya. Iya dong. Iya. Iya iya. Iya iya. Dan ada fakta lucu sih, itu penyebarannya pertama itu malah di Jakarta itu.
Iya bener. Aku juga.
Iya, kalau enggak salah di Depok. <laughs>
Oh oh Depok. Iya sih, kan itu di pinggiran pinggiran Jakarta lun <chuckles> lucu ya, aku juga pas nonton, "Loh loh Christine Hakim kan yang main jadi itunya loh, Indonesia di warung Padang."
Iya iya, tapi enggak tahu juga sih, iya. Ya, mhm. Iya. Kakak, tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia?
Nggak, aku di luar.
Oh, iya iya iya.
Mmm, iya iya, jadi menarik sih, Nah nah, mungkin nanti aku jadi kayak si si Joe sama Eli ya dengerin. <chuckles> Wah, Jakarta nih, aduh aduh speechless. Iya menarik menarik, oke. Kalo boleh tanya nih platform, mmm, game yang kamu pake apa nih?
Mmm. Eh? Aduh. Mhm. Mhm. Mhm? Aku, Steam sih.
Oh iya? Sama sama, mmm, dan, eee, kemarin ada sale tuh kan, Spring sale?
Mhm mhm. Iya Iya, mhm. Aku kemarin Spring Sale itu beli game apa ya, lupa. Pokoknya kayak game-game yang perang-perang gitu, Kak. Lupa aku namanya apa ya? Kan pas diskon, nah itu 1 sama beli Left 4 Dead itu tembak-tembakan zombie juga, mumpung lagi murah iya, zombie lagi.
Dapet? Mhm. Mmm. Iya iya. Oh, Left 4 Dead, zombie juga? Iya sih, bener bener.
Haduh.
Iya, soalnya kalau diskonnya beneran diskon yah. Aku dapet kemaren beli apa ya eee, Red Dead Redemption. Itu kan terkenal tuh yang koboi-koboi zaman dulu tuh, mmm, cuma waktu itu mahal banget dan kemaren diskon cuma kalo nggak salah, berapa berapa puluh ribu aja, jadinya aku beli.
Wow. Iya-iya. Iya.
Lu lumayan juga sih karena, eee, balik lagi, aku suka yang faktor ada sejarahnya ya. Ja ja jadi si jalan ceritanya tuh, eee, kayak kita belajar sejarah dan balik ke masa lalu gitu, terus kayak gitu. Mhm. Hmm, oke oke, berarti sama-sama nih kita elemen cerita nih buat kita mempengaruhi banget ya?
Iya. Mhm. Iya sih. Mhm. Iya iya, setuju sih. Sama-sama apa ya, sama setuju kalau elemen cerita ya, muka mempengaruhi banget ber pengalaman bermain game kita gitu.
Iya. Mhm mhm. Mhm, bener. Betul betul. Jadi, eee, ibaratnya kayak, eee, aku kalo ngenye ngejelasin ke orang lain gitu ya. Kenapa sih kamu suka main video game? Itu kayak kita masuk ke 1 dunia gitu dan bisa ngontrol banyak hal gitu, tapi kita bisa di-save dulu kalo ada apa-apa, ya gak sih? <chuckles>
Mhm mhm. Iya. Iya. <laughs> Iya iya, bener bener bener juga.
Heeh, bener. Mhm.
Kalau nanti, semisal kita eee, apa ya, karena enggak tahu ke depannya itu ada mungkin kita bisa mati atau apa nanti harus ngulang ngulang jauh ya di-save dulu gitu. Iya sih.
Mmm. Iya. Heeh, benar. <laughs> Aduh, coba kalau hidup bener gitu ya, bisa, "Ah, save dulu deh sebelum ngelakuin ini." <laughs>
Waduh. Heeh, duh.
Ah, lucu banget pasti. Kalau gagal gitu, aku coba auto save yang terakhir, gimana? <chuckles>
Mhm. <laughs> Eee, pasti tuh di dunia enggak ada yang enggak, apa ya, enggak ada yang enggak sukses lah.
Mmm, iya sih, semua orang sukses. Oke, nih eee, terus ada enggak game yang mau masih di wishlist nih, belum belum kamu, eee, kesampean untuk kamu beli?
Iya. Mhm. Hmm, apa ya, oh yang game baru ini, Monster Hunter Kak, Monster Hunter apa itu nam yang kep baru tuh Monster Hunter Wilds ya, kalau enggak salah, tapi lupa.
Oh, Monster Hunter? Hmm, oke. Itu dari apa studionya?
Nah, itu genre yang kedua itu genre kedua yang aku suka itu, ya itu. Genrenya itu kita tuh balik ke zaman dahulu pas ada apa namanya, eee, dinosaurus-dinosaurus gitu. Kita di situ tuh bertahan hidup ya, ada misinya gitu.
Ah. Mmm. Iya. Ih, Wah, iya iya. Heeh heeh. Cobain ini deh, kan kamu suka yang, eee, bangun desa gitu ya, aku, mmm, saranin Dawn Of Man. Itu jadi kita balik jadi manusia manusia gua. Jadi terus kita, mmm, bikin settlement gitu. Terus di zaman masih ada mammoth, masih ada, eee, hewan-hewan tapi bukan Jurassic sih ya, jadi udah ada manusia. Tapi itu enak sih. Maksudnya bisa relaksasi juga ngebangun-bangun gitu. Cobain deh Dawn Of Man.
Seru banget itu. Dawn Of Man? Oh, boleh boleh. Iya. Oh. Iya iya. Iya. Mhm. Eee, tadi maaf tadi apa namanya, judulnya apa, Dawn Of Man?
Mhm. Iya, Dawn Of Man. Iya coba deh.
Oh, iya. Wah habis ini dah langsung kayaknya langsung aku cek dah di Steam biar heeh.
Iseng. <chuckles> Iya. Bener, kayaknya murah sih, jadi bisa kejangkau. Iya.
Wah. Makasih banyak apa dikasih apa, rekomendasi nih. <chuckles> Iya, yuk.
Eee. Sip sip, semoga suka ya. <chuckles> Iya, makasih pembicaraannya.
Makasih.